子供の頃に持っていた夢というのはありますか？
あ。はい。えっと、ありました。あの、私、あの、子供の頃、あの つあの、なんていうか、内気だったので、友達があんまりいなくて。で、た例えば、小学校が終わって、帰ってきたら、なんか、家で、ずっと、なんか
はい。
絵を描いてたんです。イラストっていうか、可愛い女の子の絵とかはい。で、あと、まあ、あの、ありきたりですけど、漫画を読むのがすごく好きだったのと、その絵を描くのがすごく好きなったので、あの、よくある、漫画家になりたいなって思ってたんですね。
ああ、そうなんですか。はい。 ええ、はい。 あ、そうなんですか。私もそういそういう時期はありましたよ。
はい。 あ、なんかね、結構多いですよね。小さい頃漫画家になりたいっていう感じのね、あの、希望は。はい、それではい。なんですけど、結局、今は、あの、漫画家にはなっていなくて、あの
漫画が好きで、はい。 あ、はい。 はい。そして、あのうん。はい。う、どうですか？ はい。
一応、す少しは関連していますけど、まあ、全然漫画とは違う仕事をしている感じで。はい。
ああ、そうですか。その夢は、わ、あの、夢は追い続けました？でも。いゆ夢をはい。
はい、ハーブ水いかがです？はい。 いいえ、もうなんか、もう、小学校高学年ぐらいになる頃にはもう、全然あの、諦めきってました。もう、これは才能ないなと思って。
私も、あの、そういう時期はありました。漫画が好きで、あの、家で、なんか、真似して書いてみて、自分で、なんかストーリーを作ってみて、そして、次の日に友達と見せ合うみたいな、そういうことはややってました。お互いにお互いの、あの、描いた漫画を次の日に見せ合って、ま、で、それが結構こう、楽しみになって、その相手のストーリーがどうなるのかとか、そういう時期はありましたね。
はい。 へえ。 あ、かわいい。 あ。 はい。 ああ。 はい。 ああ。でも、なんか恥ずかしくなかったですか？自分の作品を人に見せるっていうことが。
うーん。 うーん、お互いにまだ子供でしたからね。見様見真似でやって、それでも、やあの、結構、あの、楽しみになってしまって
はい。 ああ、へえ、それはいいですね。
うん、うん。うん、それはいい思い出になってますけど
ああ、はい。
うん、私は子供の頃、その後やっぱり夢というか、もうちょっと、あの、何ていうんですか、高学年になってきたら、あの、歌手になりたかったですね。
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。じゃあ、おうう歌を歌うことがお好きなんですね？
はい。う う、好きでしたね。音楽は、あの、うーん、好きでしたね。で、あの、自分のね、出身地の近くに、あの、テレビ番組の、その、例えば昔で言うスター誕生とか、そういうオーディション番組が来た時は行ったりしましたよ。落ちましたけど。<laughs>
ああ、はい。 ああああ。 はい。 はい。 あ、オーディション番組的な、はい。 はい。 あ、素敵 ああ、残念。 でも、なんか、素晴らしいですね。そうやってちゃんとね、チャレンジされるってことは、その、何も結びつかなかったかもしれませんけど、その、経験としてはすごく人生のいい財産になる気はします。
うーん、はい。 はい。 割と、私はかなり夢を追い続けたんですよ。あの、高校生の時には、隣の街の子男の子達と一緒にバンドをやったりとか。
あ、はい。 はい。 はあ、ほんとに音楽がお好きなんですね。
すきでした。はい、そしてあの、海外に、アメリカに来た後も、かなり夢は、お追ってましたね。にじゅうだい、あ、30代ぐらいになっても、あの、音楽のジャンルとかは変わっても
はい。はい。 ああああ。 はい。
あの、歌ってました。人前で。
あ、素晴らしいです。
うん。でも今考えると、甘かったなと思いますね。特にアメリカに来ては来てからはやっぱりもう、あの、子供の時からトレーニングして、もうすごい才能の人たちがいっぱいいるわけですよ。で、やっぱりもう、見よう見真似でなんかむ何ていうんです、私もボイスレッスンとかは、あの、取ったりしたんですけど。こっちでね。ん、でも、やっぱりレベルが違うなと思いました。うん。
はい。 あ、はい。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 ああ、すごい。はい、本格的に。はい。 あ、そうですね、やっぱりアメリカのその音楽界って、マーケットとしてほんとに大きいですもんね。
うーん。 そうなんですよ。で、あの、娘がね、娘が、あの、そういったパフォーミングアーツの高校に行ったんですよ。それでやっぱり、その時娘のその、あの、友達たちでやっぱり、あの、音楽を歌を専攻してる子たちなんかの、例えばリサイリサイタルとか行くじゃないですか。したらやっぱり、かだかなわないなと思いました。やっぱり子供の頃からやっぱりまあ、も持って生まれたタレントもあるんでしょうけど。うん、やっぱり生まれもあの、生まれて育ってきた環境とか、子供の時からトレーニングしてたとか。そういう人たちからやっぱり比べたら、やっぱりもう、かなわないなと思いましたね。うん。
はい。はい。 おお、はい。 あ、はい。 ああ。 ええええええ。はい。 はい。 はい。 ああ。いや、でも、才能が多少あっても、やっぱりそっから抜きん出るっていうのは、あと運とか、そういうのも関係してくる気がします。はい。
そうですね。もちろんある。そうですね、運もあるし、タイミングもあるしね。いろいろうん。
あ、はい。そういうのも、すごく大事な要素のような気はします。
そうですね。だから、ちょういまあ、う色んな仕事をしていましたが、その脇であの、歌ったりとかはしてたんですけれども、人前で。でも今は、そ、あその後はあの、全然違ったあの、仕事をしましたね。でもやっぱり音楽とかアートとか、そういうことが好きでしたから。うん、どちらかというとそっちの方に、ちょっと関連したような仕事をしましたね。うん。そうですね。
はい。 はい。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 はい。 はい。 ああああ。なるほど。 でも、なんかこうね。あの、とつ例えストレートに夢が叶わなくても。なんかこう、それもそれで子供の頃のね、大事な思い出ですし。
うそうですね。で、あのはい。
はあ。まあ、それでなんか人生のきっかけに、なんかこう、繋がっていってる部分はあると思うので。はい。
仰る通りです。はい、仰る通りです。音楽を通じて知り合った、あの、友達とか。まあ、その当時の、あ、恋人とか、ハズハズバンドとか。みんな音楽を通してです、はい。
はい。 はい。 はい。 あ、はい。 あ、はい。 あ、そうなんですね。やっぱりじゃあ、ご音楽となんかこう、ご縁がね、ある人生を送ってらっしゃるって言いますか。はい。
はい。 あ、そうですね。やっぱり今今も、あの、まあ、年を取ってからですけれども。やっぱり、いや、音楽の例えばね、自分が昔好きだったアーティストのコンサートに行ったりとか。そういうのを今度、娘と一緒に、あの、分かち合えるみたいな。そういうのが楽しいですね、それは楽しいですね。はい。
ええ、ええ。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 あ、はい。ああ、それは素敵ですね。なんかね、おおお嬢様も成長されて。なんかそう、一緒にね、楽しめることがあるって、すごく素敵なことですね。はい。
ええ。 そうなんですよ。うん。 う、そうです。で、やはり自然に彼女も、音楽関係の仕事をしてますね。うん。
はい。 ああ。やっぱりそのね、音楽好きのご両親のもとでね、育たれると。そんな感じには、なななってくのは自然ですよね。はい。
感じま。 そうなんですよ。うん。 な、そうなんですよ。うん。だから、さっき仰られたように、自分の夢は hundred プハンドレあ、100%叶わなかったかもしれないんですけど。あの、それが何かの形になって、人生にこう影響しているっていうのは確かだと思います。
はい。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
うん。 はい。
ほんとその収入とかじゃなく、純粋に好きなことって、思ってやってるのが子供の頃だと思うんですね。その計算なしに。これが好きだからやるっていう。
そうですね。 ほんとですね。 いいことですね。うーん。
だからはい、本来それがやっぱり自分の一番好きなことなのかなっていう気はしますけどね。
そうですね。あの、お金に困って、いいた頃とか、あの、よく考えましたね。もし、子供の頃、あの田舎にね、ま、田舎だからいなかったけど、例えばもし私が都会に育って、周りに今テレビドラマでとか映画で見るようなバリバリの女性弁護士とか、ね、なんかバリバリのなんか、あの、金融関係の仕事をしてる女性とか、もしそういう、ろあのロールモデルがいたら、私もそういうそういう人たちにに、みたいになりたいなと思って、あのどりょ努力して、弁護士になってたかもしれないとか、例えばええ、なんかファイナンシャルのすごいトップのポジションにいったかもしれないとか、そういうことを時々考えたりするんですよ。お金に困った時なんかは特にね。うん。だけど、子供の頃田舎に育っていて、周りにそういう人はいませんでしたね。女性で活躍しているって言ったら、やっぱり学校の先生とか
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ええええ。 あ、ええ。 はい。 はい。 はい。 あ、ああ、そうですね、はい。 あ、はい。あ、ええ。 はい。 ああ、はい。 あ、ええ。
看護婦さんとか
はい。
保険の保険のおばさんとか、ね。<laughs> 女性でなんか、はい、なんか、き女性のキャリアで頑張っているって言ったら、だいたいその、うすうそういう方々ぐらいでしたね。すが学校の先生なんかがやっぱり、一番なんか印象的でしたね。
あ、<laughs> そうですね。お世話になりました。はい。 はい。 そうですね。 ええ。 そうですね、身近ですもんね。自分がお教えていただいてお世話になってるっていうことでね。
うん。 うはい。で、例えばあのあの、テレビなんかのドラマなんかで見ても、私が子供の頃に見た女性、なんかキャリアを持っている女性って言ったら、例えばレストランで働いてるとか、そうじゃなかったら、バーのホステスとか、<chuckles> なんかそういったキャリアものが多かったですね。今なんか結構、あの、ほら、なんね、あの、女性弁護士でバリバリ頑張ってるとか、ん、あの、そういうのが時々よくあるじゃないですか。警官になってる警官とか。うん、そういう色んなキャリアがこう結構、描写されてると思うんですね。でも私私が子供の頃はそういうのあんまり無かったんですよね。見てかっこいいなって思うような。うん。
はい。 はい。 はい。 はい。 ええええ。<chuckles> あ、はい。 あ、ええええええ。 あ、はい。ええ。 あ、はい。 そうですね、確かに。今ほど、こう、いわゆる、ね、なんかこうバリキャリと言われるような分野で、女性がね、あの、こん高収入稼いでっていうパターンは、確かにあんまり無かった気はしますね。はい。
無かったですよね。うん。
どっちかっていうとこう、ホームドラマ的なもので、ね、あの、いいお母さんしてるっていうパターンが。はい、はい。
すはい。 そうなんですよ。そうなんですよ。だから、そういうことも少し関係しているのかなって思いますね。子供の時にこう見るものとか、見る人とか。あの、あとこっちの学校では時々あるんですよね、小学校なんかであの父兄が、なんその自分の働いてる、そのお仕事を、こうクラスに来てこう話すんですよ。説明するんですよ。私は警官ですみたいな。で、私はあの、医者ですとか。んで
ああ、そうですね。 ええ。はい。 はい。 ええ。 はい。 ああ。ええ。 あ、それってすごくいいことですね。
ええ。で、え、例えば私は、あの、市市のね、あの、清掃業をやってますとか、ま、色んな
で。 はい。 ああ、はい。
ん、キャリアのオプションを、そので、その素晴らしいことと、そのあと大変チャレンジングなことっていうのを、その父兄が学校に来て話をするっていう、時々そういうイベントがあるところがあるんですよ。で、そういうのは私たち子供の頃はなかったですよね。
ええ。 えええ。 はい。 ああ、すご。 あ、いや、でもそれってすごくいい試みだなと思いますね。
うーん。 うーん、そうなんですよ。で、やうーん。
でも子供の頃ってほんと、どんな職業があるか分からないじゃないですか。実際その職業の方がどんな仕事をしているとかね。
そうですね。 はい。そうなんですよね。
すごくそれって、い将来のいい参考になる気がします。子供の時にそういうことを知るっていうのは。
うん、そうですね。あと、なんか、自分の両親がね、何か仕事をしていて、それを親の後を継ぐっていうパターンもありますけどね。うん。そうですね。うん。
はい。 はい。 ああ、そうですね。 確かにそういう親の影響ってやっぱり大きい気はしますね。
そうですね。うん。
うーん、まあ、ただ私はちょっともう漫画家になってなく、でもやっぱり、少しは関連した仕事についてるので、まあ、ちょっとあの、ストーリーを作れなかったっていうところで漫画家は諦めましたけど。
<laughs> はい。
なんか今も少しは役に立ってるので、その頃、ね、い一生懸命イラストを描いてたことが、ままあ、それはそれでいいかなと思います。
そうですよね。 あの、お金のためにとか、あの、将来の地位とかお金のためにとか、あとは安全性のためにキャリアを選ぶ人もいますけど、でも、毎日仕事に行って、楽しんで仕事に行けるっていう、その、仕事をエンジョイできるっていうのが一番の最高だ最高の幸せだと思います。
はい。 ええええ。 あ、はい。 はい。 そうですね。まあ、ただ収入がね、もしかしてそういう、あんいわゆる安定職よりはちょっと、うーんって、ところもあるのかもしゅんあ、はい、はい。
うん、仕事行くの嫌じゃない。<laughs> そうです。<chuckles> 楽しい仕事っていうのはあんまりね、しあの、収入はあんまり良くないかもしれないですね。うん。
あ、そうですね、まあ、両方取れれば最高ですけど、なかなか現実的に、そうはいつもいかないわけで、それのね、どうバランスを取っていくかって、まあ、悩みどころですけどもね、でも人生なんだかんだ一回きりですしね、なるべく
はい、はい。 確かにね。うーん。
悔いのないように ね、あのはい、仕事も選んで、ね、こう、少しでも充実感を得られれば、ね、最高だなって思いますけれども。
その通りですね。 うん。 はい。 そうですね。だから、あの、自分の子供なんかでも、やっぱり何かこう好きな道？自分がやることやって楽しめる、ま、いつも楽しいわけじゃないですけど、ま、それやって、結構いい気分になれる仕事を選んで欲しかったですね。うん。そうですね。うん。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
あ、そうですね。 いや、でもお嬢様がそうなられますように <chuckles> と思います。はい。
<laughs> お互いありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい。